Pues, fíjate que recientemente, mm, me he sentido un poco fatigado, ¿no? Em, me he sentido un poco cansado. No sé si es por la rutina que traigo, de que, mm, pues, yo ya llevo un rato trabajando, eh, de manera remota, ¿no? Entonces, eso me implica, pues estar pues estar sentado, ¿no? Estar sentado, quizás no no tanta movilidad como antes, pero, pues sí, em
Ujú. Ujú. Sí.
sí me ha afecta bueno, yo siento que sí me ha afectado un poco en el hecho de que, pues últimamente me siento más cansado, ¿no? Siento que, mm, hasta me siento un poco un poco más pesado, ¿no? O sea, una sensación extraña.
Ujú. Ujú.
Y, este, em, pues, obviamente, eso me ha me ha me hace sentir un poco más lento, ¿no? Me hace sentir un poco más fatigado, no sé si es por el mismo hecho de que, pues, a veces también como mal, te digo, no camino mucho, estoy en mi casa porque, pues, trabajo aquí en mi casa, ¿no?, trabajo remoto. Entonces, pues, sí me gustaría, quizás, de pronto, que me ayudaras, pues, con quizás algunos consejos, ¿no? Para o no sentirme tan fatigado, o si de verdad, pues, tendría que que buscar, pues, ayuda profesional, ¿no? Porque, generalmente
Ujú.
yo no siento que sea algo urgente, ¿no? Pero, obviamente, sí es sí es feo estar estar mare estar este, ah, fatigado, ¿no?, estar cansado, estar así todo el día y quizás no no rendir totalmente al 100%. Entonces, em, pues sí me gustaría que me ayudaras, pues, un poco con este tema para, pues justamente dejar de estar fatigado casi todo el día.
Ujú. Claro. Eh, claro que sí, con todo gusto. Este, oye, bueno, primero que nada, eh, reconocerte el hecho de que notes esto, yo siento que ya te hace estar de del otro lado. Entonces, pues, claro, vamos a trabajar sobre ello. Eh, antes que nada, me gustaría, eh, hacerte algunas preguntitas. Eh, por ejemplo, eh, ¿dirías que tienes buenos horarios de sueño?
Pues, no, la verdad, no, me desvelo y sí me levanto me levanto tarde.
Mm, okey. ¿Cómo eh, qué tanto es desvelarse para mí para ti, y y levantarte tarde?
Pues, generalmente, me duermo como a las 2, 2 o 3, o sea, realmente me duermo como a esa hora, y, pues, me suelo despertar, pues, sí tarde, 10, 11, a veces no desayuno, ¿sabes?
Mm. Ujú. Mm, okey, okey, okey. Justo, justo, me lleva a la otra pregunta. Eh, ¿dirías que tienes, eh, bueno, ahorita ya con el desayuno creo que lo podemos ver un poquito, pero, eh, generalmente, eh, cuando comes, eh, ¿dirías que te alimentas bien? Eh, digamos, eh, pues, ya no digas frutas y verduras, pero, eh, proteína, carbohidrato, eh, y además, ¿dirías que tienes buenos horarios de dejando, pues, de lado el desayuno?
Pues fíjate que sí y no. Hay veces que sí desayuno cualquier cosa, ¿sabes?, o sea, no te voy a no te voy a mentir, ¿no?, o sea, a veces sí desayuno cosas que no
Ujú.
pues no, que no son muy sanas. Eh, traigo una alimentación variada, o sea, no te puedo decir que traigo una dieta y que todos los días como verdura y frutas, porque no, o sea, no todos los días como verduras ni frutas, sí como proteína, carne, pollo, eso sí lo como seguido, ¿no?, pero de ahí en fuera no como no como cosas así, ¿no?
Ujú. Ujú. Ujú. Y y mencionabas que, bueno, llevas un tiempo trabajando remoto. ¿A antes tenías la necesidad, ya sea por trabajo o por escuela, de de levantarte vaya, como tener horarios más estrictos de sueño, y eso quizá desencadenaba que no te sintieras como te estás sintiendo actualmente?
Eh, sí, sí, por así decirlo, o sea, antes sí antes sí me me despertaba a un horario, ¿sabes?, a un horario y, pues, llevaba un horario, obviamente, desayunaba, etcétera, entonces, sí, antes sí era más más marcado mis mis mi ritmo de horario, ahorita lo traigo todo descoordinado, la verdad.
Ujú. Ujú. Ujú. Okey, okey. Pues, mira, estas preguntas que te hago no son, eh, por na eh, vaya, no son al azar, eh, sino que yo honestamente considero que, eh, en cuanto a la alimentación y el sueño, eh, que estamos viendo, que podría ahí estar el problema. Ah, ¿qué dirías que es lo que te, eh, motiva o desmotiva a estarte durmiendo, eh, pues, a altas horas de la noche? ¿Por qué lo haces?
Mayormente, es porque termino de trabajar tarde y, pues, ya después estoy jugando, o estoy haciendo cualquier cosa, ¿sabes? O sea, realmente, eh, porque, pues, nada, simplemente trato de desestresarme un rato después de trabajar. Más que nada, por eso por eso hago ese tipo de cosas, ¿no?
Ujú. Mm, okey, okey. Pues, eh, mm, la verdad, mi, mm vaya, ya viendo el panorama un poquito, teniendo más contexto, em, mi consejo sí sería, eh eh, como de t tratar de ser más estricto con especialmente los horarios de sueño. Quizás los de alimentación, aunque también son muy, muy importantes para, eh, que tu cuerpo, por ejemplo, haga, eh, la digestión en, eh, ho horarios adecuados, eh, porque la digestión es el proceso, bueno, de los procesos del cuerpo que más energía utilizan. Ah, sería muy bueno que fueras un poquito más estricto con con tus horarios. Am, ¿tienes alarmas, por ejemplo, para levantarte?
La verdad es que no, ¿eh?, no suelo tener alarmas o algo por el estilo, no, fíjate que no.
Ujú. Okey. Pues, mira, un consejazo s que siento yo que te puedo dar es eh, porque muchas veces el celular, por ejemplo, es lo que nos, eh, mantiene despiertos, ¿no?, y a altas horas de la noche, TikTok, Instagram, Facebook, cualquiera de estas, eh, redes, eh, pues, justo están diseñadas para que sea bien difícil despegarte de ellas. Ah, podrías intentar dejar el celular, quizá, en en una esquina contraria a tu cama, en tu cuarto, a cierta hora. Así de que, por decir, eh, no sé, sales de trabajar a las 11, eh, y está superbien, la verdad, que te que te desestreses un ratito, porque, a final de cuentas, estar, eh, como bien dices, sentado en la casa todo el día, ah, sí sí sí cansa sí cansa un poquito. Entonces, yo veo muy bien que que tomes un tiempo como más para ti, para desestresarte. Eh, pero, definitivamente, aquí, eh, pues, deberíamos, eh, bueno, considero que sería bueno que tengas un poquito más de control, ¿no? Y, justo, dejar el celular como en una esquina contraria a ti a cierta hora, supongamos que a las 12, ¿no? Sales a las 11, a las 12 dejo ya el celular cargando allá en la esquina con la alarma puesta y todo. Eh, ¿qué va a hacer esto? Que, bueno, ya si te vas a acostar, pues, ya ya, no sé, 10, 15 minutos, 20, entras como en un estado de comodidad del que ya te es como más difícil levantarte de la cama, y menos, pues, si nada más es para ver el celular. Y eso, pues, te va a hacer entrar en un sueño más pronto. Y también el hecho de que, eh, pongas una alarma a cierta hora que tú te propongas para despertarte, no sé, por ejemplo, a las 8 o 9, algo que sea más temprano. Ah, el hecho de que tu celular esté lejos de ti, te va a obligar a que cu en cuanto suene la alarma en la mañana, lo único te que tú quieras, eh, sea apagarla, ¿no? Y estos te va a obligar al a levantarte de la cama, caminar hacia el celular y, pues, ya te va a activar. ¿Qué qué opinas?, ¿te te gustaría un poquito implementar eso?
Pues, la verdad, siento s que sí, porque necesito cambiar mi estilo de vida, ¿sabes?
Ujú.
Es algo que necesito hacer. Entonces, sí, me agrada, pues, me agrada bastante la idea, ¿no? Creo que es superimportante cuidar muchos aspectos que
Ujú.
pues, me he dado cuenta que he descuidado, y por lo mismo
Mm.
me siento fatigado, ¿sabes? O sea, ahorita, literal, deja me está dando sueño. <laughs> O sea, y sin embargo, pues, em, es algo que que traigo durante el día, no solo el bostezo, el bostezo luego lo traigo durante todo el día, ¿no? Y es algo que me afecta, que, pues, obviamente, me baja mi rendimiento en todos los aspectos. Em, pues, el hecho, ¿no?, de estar, eh, fatigado por por llevar mala alimentación, por llevar
La <chuckles> Ujú.
este, un mal malos hábitos. No sé, ¿tú crees que, mm, también el azúcar influye mucho con este tema?
Mm, eh, ¿po por qué lo mencionas? ¿Comes mucho dulce?
Sí, el el el Sí, así. En el en el transcurso del día.
Ah, pues, eh, <sucks teeth> honestamente, no sé mucho al respecto, pero sí he escuchado, eh, que como que altera un poquito, eh, pues, justo la manera en la que tu cuerpo se siente en oh ed en cuanto a energía. Entonces, eh, bueno, igual, o sea, no te preocupes, ¿sabes?, eh, no todo es blanco o negro, no significa que, ah, ya tengo que suspender esto y ya, o sea, a las 11 ya me duermo y a la n". Pues no, tampoco tampoco te te recomendaría, vaya, que lo tomes, eh, como de una manera tan tajante. Porque como te digo, yo te celebro mucho que que lo estás viendo, y creo que ya tienes un pie del otro lado, pero, pues sí, como bien dices, intentar empezar a implementar este cambio de hábitos, eh, quizá el azúcar lo podríamos dejar un poquito para después, pero igual tenerlo en mente, ¿no?, podríamos empezar con lo del sueño, con lo de un poquito dejar el el celular, eh, tratar de comer a a en horarios más adecuados Vaya, no no adecuados em, sino como más constantes, vaya.
Okey, claro que sí. Pues, bueno, la verdad, eh, mm, súper, de verdad creo que me ayudaste bastante. Creo que esto es algo que me va a ayudar un poquito a a mejorar poco a poco mi mi alimentación, y, pues, nada, de verdad solo solo me queda, pues, agradecerte el tiempo que te tomaste para para explicarme, para preguntarme acerca, pues, de cada cada inconveniente, cada problema. Y, pues, solo me queda nuevamente darte las gracias.
Ujú. Ujú. Superbien, no, gracias a ti por la confianza y, bueno, ya sabes que aquí estoy y espero encontrarte después. Bye, bye.
Bye.